Это разумно, разумно.
Это вот, э, вроде бы звучит как будто бы какая-то такая прям базовая базовая правда, да, которую, наверное, каждый тумблер должен понимать, каждая тумбочка просто. Но нет. Но нет. Вот есть всё-таки такие
Я думаю, да.
э, умнички, которые устраивают, э, не раз, а 2 может быть, даже раза в году <chuckles> пожары.
Ну слушай, я п полагаю, что это нужно Ну, просто смотри, вот даже если представишь, что ты развел, а, огонь в сухом лесу, если ты за ним следишь, то что может пойти не так?
Правильно. Тут никто не говорит: не заводи, вообще ничего не делай. Просто делай его в нормальном месте или поставь хотя бы вокруг него камни. Что-нибудь такое, да, как бы. Адекватно поставь.
Мгм. Ну да, да и и и главное и главное нь нь не пей водку, много, чуть-чуть пь чуть-чуть можно.
<laughs> Э. Да, дядь, ты не перебарщивай там, короче. <laughs> Это верно, это верно. Я согласен.
Да. Мгм. Ну хорошо, хорошо. А, ладно, но всё-таки я не понимаю, в чём здесь как бы, м, изменение представления о природе такого радикального, которое произошло после той недельной стоянки?
Мгм, мгм. Ой! Ну как вот тебе сейчас это рассказать? Мне просто настолько сильно понравилась и полюбилась эта природа! Просто я нь <whoops> у, господи боже, ничего лучше этого не видел.
Ага, ага, тогда то тогда ещё еще 1 у уточняющий вопрос. Это природа. Расскажи мне, что такое эта природа в том конкретном месте?
Да-да. В том конкретном месте, под этой природой, я имею в виду, какое же это было шикарное окружение лично для меня, какое же красоту я там для себя увидел и подметил. А. Эти шикарные горы, сама по себе эта река. Ты буквально, можно сказать, в таком, да, как бы как в долине такой находишься очень интересной. Ну п сплошь и рядом просто любовь. Я не знаю, я, а, увидел ночью, эм, Млечный Путь ночью настолько чисто, насколько я никогда в своей жизни не видел его.